ううーん。
こう、なんか、こう、提案してきたりとか。ポツカね。
うんうん。車ね、その場で買って終わりじゃないですからね。色々、維持費もかかるし、ね、点検代もかかるし、何か壊れたらね、それを、ね、あの、直してって、これからずっとガソリン代と、かかってくるものではあるのでね、大きなお買い物ですし。ねえ、なかなか、すぐに「じゃあ、替えます」っていう風にはならないとは思うんですけど。なんか、あれですかね、あの、ご提案としてはなんですけれども、車以外の、こう、共通点とかで盛り上がれる話とかってありそうですか？あまり車にね、そくそんなに自分はそ今の価値観としては今すぐ、ちょっと買ったりっていう感じではないっていうのは、もう分か分かっていると思うので、周りの方も。か、車にばっかりフォーカスしないような別の、こう、話題がもしあれば、そっちにね、話を振ってみたりっていうのも。ううーん。そう、ね、少し、ちょっと、いづらいなと思ったら、もう、そこに無理にいる必要はないのかなとは思いました。なんか、その、ね、知人さんとかのね、話し合いで、このアルファードがとか、えすゆーぶいが今流行りだ話題になった時に、うんね、無理してそこにいる必要はないのかなとは思うんですよね。一緒になんか、ね、うん、ね、話の内容が、ちょっと自分ではわからない時とかもあるじゃないですか、車の うん。なので、それ以外の話題とかでちょっと盛り上がれたらいいですよね。
そうなんですよ。 うん。 うん。 はい。 ああ、うん。 うんうんうん。 うんうん。 ああ、なるほど。そうですよね。うんうん。 ああ、うんうん。うん。 うんうんうん。 うんうんうん。 うんうんうん。ありますね。うん、うーん。